والله ما اكدبش عليك يعني، هي فكرة حلوة، ماشي بس المشكلة أصلًا مش فيّا أنت فاهم؟ أنا أنا اللي خلّاني الجأ للبيت، واللي خلّاني ألجأ إن أنا اقعُد في البيت أكتر بسبب صحابي، أنا كل واحد بقى في موال لوحده، يعني عارف أنت اللي هو أنا كان عندي بالضبط 5 صحاب آآ، 2 منهم سافروا، واحد كل واحد سافر في حتة، والتالت لسه بيدرس يعني كان شايل مادة وكده، وش كان يعني ف بقى له سنتين اهو في الجامعة، يعني أنا اتخرّجت اهو الحمد لله بقى لي سنتين والّا حاجة، هو لحد الوقتي لسه في الجامعة فاهم الفكرة؟ يع بسبب المياد اللي هو كان بيشيلها وكده و2 منهم كل واحد شغال بقى في مجال وكل واحد يعني عارف أنت اللي هو هاقول لك، يعني أنا أجازتي يوم الخميس ماشي، عشان كده أنا باقول لك يوم الخميس نفسي ارجّعه تاني، هُم أجازتهم آآ، مش يوم الخميس، أجازتهم واحد يوم السبت واحد يوم الإتنين أنت فاهم قصدي؟ ف وغير كده بالضبط، وغير كده وغير كده الوقت اللي أنا باخلّص في الشغل هُم بيبدأوا فيه الشغل فاهم؟ فما فيش وقت أصلًا إن احنا نتلاقى خالص، هو ده اللي خلّاني الجأ للبيت نفسه، اللي خلّاني عايز ألاقي كده نفس الروتين بتاعي في الترفيه وكده عارف، حتى لو حتى لو اخواتي مثلًا مش ها مش هاكلمهم أو ولاد عمي أنا لنفسي فاهم، أعمل نفس الأنشطة اللي كنت باحب اعملها بس مش لاقي، مش عارف اعمل إيه. باحس الموضوع نفسي أكتر من عندي كده إن أنا ما بقيتش حِمل حاجة زي كده، فارجّع إزاي الموضوع ده كده ارجّع الروتين ده إزاي طب وكده، واخلّيه حاجة ثابتة يعني؟ يعني بجد قُل لي أعمل إيه.
إمم. إمم. آه. آه، آه. أ آه. إمم. إمم، يبقى مش مش هيبقى في طلّات آه، يبقى مش هيبقى في طلّة تانية أ آه. آه، فهمتك. فهمتك. كنت لسه هاقول لك دلوقتي، يا فعلًا، آه. فهمتك طبعًا آه، فهمتك.